En general, trato de disfrutar lo que estoy haciendo, las actividades que tengo. Entonces, sí, cuando llego, usualmente, pues, si llego cansado, le pongo un poco de atención al celular, eh, pues, reviso las fotos que tomé, eh, y ya, básicamente. Puede ser que sí, que vea algo en la televisión, pero sí procuro, media hora antes ya de irme a dormir, apagar y disminuir todo. Todo toda esta, toda esta exposición a las pantallas.
Ujú. Ujú. Ujú. Claro, y qué bueno y qué bueno, ¿no? Porque es de verdad se nota que desde que lo aplicaste, pues me comentabas que, eh, has descansado mejor. Imagino que los sueños ya ahora son más, eh, tienen más sentido, ¿no? De e en lugar de ser tan, tan, ¿cómo me decías?, ¿cuál fue la palabra que me habías dicho?, ¿tan surreales o algo así, me comentaste? Sí.
Yes. Pues no son realistas, ¿no? De repente aparecen cosas ahí muy raras en mis sueños, ¿no?
Exacto. Cabe de que, bueno, los sueños de por sí son raros, imagínate ya agregado con todo lo que uno ve, ¿no? En las pantallas. <chuckles>
Así es, sí, sí, sí, era una cosa muy, eso, muy surrealista, ¿no? Sí, de repente en algún momento, no sé, me dormí, y ya se acabó lo que estaba viendo, empezó una película, eh, mexicana, eh, pues, estaba viendo un un documental y acabó, y pusieron esta película de de Pedro Infante, y en algún momento en mi sueño, pues, ahí estaba yo soñando, que estaba yo hablando con Pedro Infante y que estábamos haciendo ahí cosas, sí. Así es, y es así como no, pues eso no, no corresponde a mí.
Sí. Claro. Ujú. Ujú. Mm. <chuckles> Con el clásico ahí. <chuckles> Ah, mira. No. Sí. A tu realidad. <chuckles> Ay, qué curioso. Oye, y también me comentaste, bueno, que usas estas estrategias para, eh, ciertamente no tener ese contacto tanto con el teléfono, bueno, evitar las notificaciones y eso con lo de modo avión. ¿Qué otras estrategias usas para precisamente que el teléfono no sea una distracción, o tu tablet también?
A a mis Sí, claro, totalmente, ¿no?